آجي لَك، بُصّ يا سيدي أنا اللي حصل إن أنا آآ، أول ما عِرفوا النتيجة طبعًا زغاريط في العمارة كُلّها، والناس كُلّها يعني مامتي بزغروطة للعمارة كُلّها، ثم صلاة شُكر واحدة كُلّنا، كُلّنا نصلّي سوا، لازم أنا فاكر وكان كنت كنت باصلّي أنا وستّي و وأمي آآ، ومن ثم طبعًا العمارة كُلّها اتلمِّت، وإيه اللي حصل وعِرفوا كل الناس عِرفت ب بالنتيجة، والناس كُلّها فِرحوا معايا في في العمارة، فبصراحة كانت وإحنا كنّا يعني عايشين في حي شعبي فكان كنّا مترابطين أوي ببعض، إن زغروطة ترن لازم يبقى م معروف في ضهرها إن في حاجة، والناس كلها تبتدي تسأل وتبتدي تشاركك فرحتِك معاك يعني.
إمم. إمم. إمم. حلو أوي. أها. طب ده هايل أوي، حلو أوي.
فبصراحة كان كان يوم هايل طبعًا ساعتها أنا فاكر إحنا آآ، انبسطنا وأنا من هنا وفي بيت تاني أنا المفروض أعرفه، يعني أنا أنا هنا ب بافرح مع أمي و وجدتي وفي بيت تاني أو الناحية التانية في والدي في في حتة تانية، هو قاعد على أعصابه برضه، ومش عارف يكون معانا في اللحظة دي. ف
طيب، قبل ما نروح هناك، هل هي مظاهر الإحتفال بس كانت مُقتصرة على الصلاة و وال والناس تزغرَط بس هو ده اللي عملوه يعني، والّا كان في حاجة تانية؟
إمم. بإن إحنا
ما فيش حد كده مثلًا كده يعني يعني طبّقوا لَك كده قرشين حلوين، لمِّت لَك فلوس حلوة كده اليوم دوّة، والّا مشي إزاي؟
ده لازم، لازم، بس هو ما كانش ما كانش في يمكن ما كانش في يوميها، ولكن مسافة أمّا الخبر لف ال العيلة كُلّها، خلاص بقى لازم كل واحد ييجي يسلِّم عليك ويحط لّك اللي في النصيب آآ، خالو ييجي.
آه، طب ما أيوه، أيوه. آه، يعني عملنا عملنا ثروة من ناحية ديّة.
لازم، لازم، طبعًا ده مجهود سنة كاملة <laughs> مجهود سنة كاملة يعني، إمم.
<laughs> طيب لم طيب خلصنا الإحتفال هنا، وانتقلنا بقى لإحتفال في البيت الوالد بقى، هو-هو نفس الإحتفال والّا كان في حاجة مختلفة؟